À, mình có nghe nhạc thôi còn sách thì mình lười đọc lắm, mình hay nghe nhạc từ nói chung là, sẽ nghe nhạc, ừm, ờ, tầm có khi 15 phút á.
Ờ. Ờ. Nghe nhạc. Ồ, nghe nhạc 15 phút là chắc là một cái loại nhạc gì đó đặc biệt lắm, đúng hông?
Để phấn chấn tinh thần hơn một tí sau một ngày làm việc. ĐÚng rồi, vì nói chung là, mình hay nghe nhạc của Hà Anh Tuấn á.
À, nhạc của anh ừm.
Lâu lâu lâu lâu mà, kiểu, ờ, ấy nữa thì mình nghe Remix các thứ.
Ừm, bạn có thể kể cho mình nghe một bài h ờ, một số vài bài bạn thích hông?
Ừm, có một bài là "Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè" nè, "Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em," kiểu vậy.
Ờ, ô. Ờ, mình cũng biết mấy bài đó, mình th mình cũng thích mấy bài đó, nhưng mà mấy bài đó nghe ờm, mình thích bài "Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè."
Ừm, bài đấy cũng hay, bài đấy lâu lắm rồi cũng hay.
Ừm, nhưng mà mấy bài đó
Lâu lâu mình vẫn nghe, vẫn vẫn nghe bài đó.
mấy bài đó, kiểu, giống như hơi buồn á bạn, bạn có thấy là nó làm cho tâm trạng bạn xuống hông? <chuckles>
Còn với

Hello, mình chào bạn.
Hello bạn. Ờ
Hôm nay ngày của bạn như thế nào?
Dạo này công việc của mình khá mệt mỏi ấy, sau những ngày việc làm việc căng thẳng ấy, bạn thì sao?
Ừm. Wow, mình hả? Thì cuối tuần rồi nên khi là cũng, ờ, muốn thư giãn một chút, mà thường đi làm về bạn có làm gì hông? Tại bạn nói là bạn làm việc mệt mỏi á.
Ờ, thường thì mình sẽ dành thời gian để tập thể dục á, ví dụ mình có thể đi chơi cầu lông nè.
Ừm. Ờ! Kiểu giống như, à, đi làm về là đi tập thể dục liền luôn đó hả? <chuckles>
Đúng rồi, đi làm về là đi luôn á, có thể đi đá bóng này, đi chơi cầu lông.
Giỏi dữ ta? Coi như là, ừm, coi như là bạn hơi siêng á. <chuckles>
Đúng ra thì nó vừa tốt cho sức khỏe mới vừa thoải mái á mệt. Nhưng mà đôi
Ừm, mà bạn thích thể thao hả?
Đúng rồi, mình khá thích thể thao á, buổi sáng thì mình có dành thời gian để đi tập gym nè, chiều về thì hay đi đá bóng với, a, đánh cầu lông thôi, có đôi khi sẽ đi đôi khi sẽ đi chạy bộ nữa.
Ừm. Ồ! Ồ! Vậy là sáng, ơ Wow! Chạy bộ nữa, nói chung là bạn tập mấy cái môn mà hơi nặng đôi với mình á, <chuckles> thường thì à
Bạn có chơi thể thao không?
Mình có chơi thể thao là mình chơi môn tennis á, là, đánh đánh cái bóng á bạn.
À, bóng ô kê, ô kê, ô kê. Bạn à bạn thường làm gì?
Yeah. Với lại mình Ừm.
Bạn thường làm gì sau những ngày làm việc?
Thường á thì làm việc về á tại vì thường là mình, ờ, phải dậy sớm, tại cái công việc của mình là đòi hỏi là dậy sớm nên chi là chiều về á, là mình thường, ờ, ngủ một chút để lấy lại sức. Ừm. Đó, xong rồi, à, sau đó thì, ờ, dậy tập yoga, kiểu giống như là tập mấy cái bài mà mấy cái bài mà người ta chỉ ở trên mạng á, xong rồi mình tập theo vậy thôi.
Ồ, yoga. À, là bạn tập ở nhà chứ không qua không qua phòng tập hả?
Ờ. Hông, chỉ tập ở nhà thôi chứ, ơ, kinh phí, ơ, có giới hạn bạn ơi, <chuckles> hông có tiền, ờ, chưa chưa vô phòng tập có PT riêng. <chuckles> Còn bạn thì sao, thường thì bạn, ờ, tập mấy cái tennis này nọ là chạy bộ này nọ là một mình hay là với bạn bè, với đồng nghiệp?
<chuckles> Ờ, ví dụ như là đi đá bóng thì, ờ, có mình đá với cùng cơ quan á, ờ, tennis thì chơi đi chơi với bạn nè, ờ, chạy bộ thì đôi khi sẽ đi một mình hoặc đi bơi một mình, đi tập gym thì, ờ, ừm
Ừm. Ờ. Ừ. Ừm. Ờ, đi bơi nữa hả? Wow, bạn tập đủ thủ thể loại luôn đó nha.
Nói chung là lâu lâu mỗi môn một tí, mỗi môn biết một xíu.
À, để cho nó đổi cái không khí á, đúng hông? <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi.
Vậy thường bạn thích môn nào nhất?
Thường thì à, mình thích chơi, a, chơi cầu lông nhất á, bởi vì đánh với mọi đánh với bạn bè vui lắm. Không biết bạn có biết chơi cái môn đó không? Bạn chơi bao giờ chưa?
Ờ. Ừm, ừm.

Mình thì, ờ, kiểu là, không thích nằm một chỗ ấy, nên là một là phải có có những cuộc hẹn đi chơi trước thì mình mới, a, kiểu, cảm thấy vui thôi, chứ mà nếu mà ngày nghỉ đó mà không làm gì là mình không không thích á, mình bởi mình cũng không thích ngủ nhiều á, nó mình thấy nó tốn thời gian.
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Wow! Vậy là bạn cũng là một người rất là active, là, kiểu, giống như là ở không hổng được, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, ờ, là không hơi hơi khó chịu á. Đôi khi là mình có thể là đi kiếm cái gì đó làm thêm.
À, chính xác, chính xác.
Bạn thì có hay đi xem phim không? Đi rảnh cuối tuần chẳng hạn.
Ồ! Cũng đúng ha, ờ, thường á cuối ngày mình về á, mình hay có xem phim bộ á bạn, kiểu giống như mỗi ngày xem mấy tập á. Bạn có coi phim bộ hông hay là phim, ờ, phim thể loại phim gì bạn thích?
Ừm. Mình thì hay đa số là sẽ đi xem rạp á, ờ, sẽ rủ bạn bè đi coi đi coi cùng rồi đi cho vui vậy đó chứ ít khi mình ngồi mỗi ở nhà mình coi một bộ phim lắm. Ừm. Thể loại phim gì?
Ồ! Ừm. Ừm. Ủa, vậy chứ thường là buổi tối á là khi mà bạn đi về bạn chơi thể thao xong là cái cái cái routine của bạn là nó như vậy thôi, đúng hông? Kiểu giống như chơi thể thao rồi về nghỉ ngơi, đúng hông?